Mh. Mh. Mh. Ehm, niente stavo pensando ad altri modi in cui si potrebbe cosa potremmo fare di più? Magari tu già fai tanto perché se da come lo descrivi sembr forse tu ti puoi anche un attimo rilassare, ma che altro si potrebbe fare? <chuckles>
E s Grazie. <chuckles>
Quali sono altre cose che magari si potrebbero implementare nella vita quotidiana?
Mhmm, fare sedere gli anziani sull'autobus.

<chuckles> Invece sì.
Me ne sono andata e tra me e me ho detto: "Mai più."
Certo, perché i inizialmente uno pensa:" Faccio un bel gesto", e poi quando ti vieni ti vedi risposto così dici: "Ma perché lo sto facendo?" No, invece mi è capitato più volte, magari in Germania di, ehm, approcciarmi anche parlando in tedesco, magari vedo una un' l'altro è successo stranamente in questi ultimi giorni, è successo qualche volta. C'è stato un momento in cui ho visto una una coppia, molto anziana, in cui la donna stava cercando di mettere delle cose dal carrello della spesa nel loro carrellino portatile, e andavano proprio a una lentezza che faceva tenerezza, e allora ho chiesto se potessi dare una mano, e l'uomo mi ha detto:" No no grazie ce la facciamo", e in quel momento ho detto:" Ah, forse potrei trovare un modo", cioè <clicks tongue> dovevo trovare forse ehm, una una forma linguistica in tedesco un po' più un po' più invitante, magari sembrava strano il fatto che mi fossi presentato così, ehm, dal
Mh-mh. Vabbè, però loro sono molto più diffidenti dei siculi, credo.
Sì è possibile, questo è anche possibile. Ma poi mi è capitato di, ehm l'altra sempre l'altro giorno, di vedere una mamma con con, mhmm, con sua figlia, la mamma anziana, la figlia di mezza età, ehm, in cui guardavano Google Maps e si giravano avanti e indietro, ehm, e io ho detto: "Ah poss mhmm, state cercando qualcosa?", e loro hanno detto:" Sì, stiamo cercando questo questo ristorante", che dovevano andare al tram e c'era la mamma visibilmente <smacks lips> scocciata, ehm, che voleva andare a piedi, mentre la figlia voleva prendere il tram e ho detto:" Il tram è, ehm, da questa parte, erano 10 minuti a piedi e poi altri 10 minuti per arrivare nel posto dove dove dovete andare, altrimenti camminando più o meno 20, 25 minuti", insomma sono stato là a spiegare un po' tutto e poi alla fine n non non erano neanche così riconoscenti o così contenti. Quindi anch'io sul momento, ero lì a pensare ah ah
Ti.
Chissà,.
Io no io sono una di quelli che tipo sui treni se c'è qualcuno, mhmm, che ha bisogno, io aiuto tutti, parlo con tutti, socializzo con tutti, ehm